Sì, esatto. E quindi niente, appunto, ci ha spiegato tutto, ci ha detto che lui apparteneva a questa, mhmm, nicchia, diciamo, dell'Africa, ovvero, ehm, praticamente l'Africa nera, l'ha l'ha soprannominata così lui. <swallows> E dicendo che, appunto, diciamo, che non ha passato una vita facilissima, però a una certa no non ce l'ha fatta più, diciamo così, e quindi dopo dopo, appunto, aver terminato questa guerra, ha deciso di prendere e andare via, letteralmente. E lui tuttora non è sposato, non ha figli, non ha non ha una moglie, non ha una famiglia praticamente e addirittura ci ha fatto vedere il fatto che non ha neanche un telefono, nel senso, ne ha uno piccolissimo che tiene sempre spento, proprio quelli antichi e ha detto che lui sta bene così.
I tipo il Australe? Australe. Bene. Sì. Qu quelli che una volt quelli che una volta tiravi contro il muro e non si rompevano.
Ha detto proprio che lui sta bene così. Esattamente, esattamente. Infatti, letteralmente, ci ha detto che comunque noi giovani siamo molto attaccati allo schermo, cosa vera, infatti diciamo che a me non piace questa cosa comunque della nostra generazione. E infatti gliel'ho detto, gli faccio: "Guarda, io quando sono in viaggio, voglio proprio godermi il viaggio". Poi ovvio che 2 fotine le faccio, ma perché comunque voglio tenermi il ricordo, però mi godo proprio il momento, no, e quindi, niente, abbiamo tenuto questa conversazione veramente bella.
Vero. Sì, perché, tendenzialmente, ehm, se più sei più sei più autentico a te stesso perché cioè, mhmm
E mi ha fatto un sacco piacere, <chuckles> tantissimo, veramente.
questa cosa dei telefoni ha spostato, ehm, anche il modo di comportarsi perché se tu, banalmente, vai su un mezzo di trasporto pubblico, ehm, adesso vedi le persone con la testa china, ehm
Assolutamente, sì, tutti sul loro schermo, diciamo. N no non c'è più un momento, appunto, di condivisione, si perde anche quella che comunque è la quotidianità, il socializzare, è vero, è vero. Quindi è un po' quello, ecco. Però, vabbè, insomma, questa cosa mi è molto rimasta, ecco, mi è mi è piaciuta tanto. E poi, appunto, invece il mio secondo viaggio è stato in Spagna, perché io alle superiori
Telefono. Esatto. Qui quindi lei L'hai vissu Si ma, d parlando del gallo, però parlando del Portogallo però, diciamo, questo è stata diciamo, l'hai vissuta come un'esperienza, diciamo, più autentica con questa persona che diciamo è è un po', ehm, non dico retrò, però comunque, ehm, aveva un modo di vi di vivere pre-social network.
A a Valencia. Esatto.